ค่ะ คืออยากจะทราบอะนะคะว่า คุณน่ะเคยแบบหลงทางบ้างไหมอะคะ?
ค่ะ ก็บ่อยเลยค่ะเรื่องหลงทางนะคะ โดยเฉพาะบนทางด่วนนี่ก็แบบงงมากนะคะ เวลาขับรถขึ้นทางด่วนนะคะ คือมีความรู้สึก
โอ๊ย! บนพางด่วนเลยเหรอคะ? <chuckles>
ใช่ค่ะ หลงทางบนทางด่วน คือขับวนไปวนมาลงไม่ได้สักทีนะคะ คือก็ตลกตัวเองเหมือนกัน แต่ตอนนั้นเนี่ยคือแบบว่าให้ อ่า จำไม่ได้ว่าเพื่อนหรือน้องชายนะคะ ที่ให้เขาช่วยดูนะคะ ใน ใน Google Maps เนาะ ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่า พอไปแล้วแบบว่า
อืม ค่ะ อือฮึ
มันจะมีบางจุดที่ ด้วยความที่ เอ่อ ความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะมาไม่ทัน ใช่ไหมคะ Google Maps ก็แบบจับเส้นทางอะไรแบบว่ายังไม่เร็วพอเนาะตอนนั้น ก็เลยกลายเป็นว่า คือเราอะอยู่ขวา ใช่ไหมคะ แต่ทางลงทางด่วนน่ะอยู่ซ้ายสุดเลย แล้วทีนี้การที่จะแบบเข้าซ้ายอย่างรวดเร็วเนี่ย โฮ้โฮ เป็นไปได้ที่ มันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ ก็เลยมันต้องค่อย ๆ กระดึ๊บ ๆ ไปแล้วมันก็เลยทางออก อ ไป ใช่ไหมคะ ก็เลยตรงยาวไปทีนี้ก็ไปออกแบบ โอ้โฮ ต้องใช้คำว่าออกอ่าวออกทะเล ล เลยก็ว่าได้นะคะ คือลงไป คือสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาขึ้นใหม่นะคะ เพราะว่าถ้าอย่างวิ่งข้างล่างก็จะรถติดอีก ก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ อ่า แล้วก็ลงทัน ทีนี้ลงถูกแล้วค่ะ ก็เลย เอ่อ ทำให้เหมือนกับว่า มีความรู้สึกตอนนั้น คือต่อไปนะคะเวลาจะขึ้นทางด่วน อะไร อะไรอย่างเงี้ย ต้องศึกษามาก่อนล่วงหน้าเลยนะคะ ไม่ใช่ว่ามาดู Google Maps แบบ อ่า แบบทันทีทันด่วนอะไรแบบเฉพาะหน้าแบบนี้นะคะ เหมือนกับต้องวางแผนเลยว่า อ่า คือเหมือนกับ เราอาจจะดูที่ อ่า ตัวในส่วนของ อ่า ใบเสร็จทางด่วนน่ะนะคะที่เขาจะให้ บางทีเขาจะมี ใช่ไหมคะ มี ต อะ เป็นแผนที่ ใช่ไหมคะ ว่าขึ้นทางตรงไหน คุณอยู่จุดตรงไหน เขาก็ เขาก็จะมีเขียนจุดมีแบบแต่ละ อ อ่า ในส่วนของเส้นทาง เราก็อาจจะดูเพิ่มเติมด้วยนะคะ ในกรณีถ้าต้อง พ ขึ้นเส้นทางนั้นใหม่ หรือว่า โอเค อาจจะไปเช็คใน Google อ่า Google Maps เพิ่ม หรือว่าสอบถามคนรู้จักหรือ อะไร คือต้องให้ดีเลยอะค่ะ ไม่งั้นนะคะคุณขึ้นทางด่วนปุ๊บ คุณจะกลายเป็นว่าทางด่วนแทนที่จะลดเวลา ใช่ไหมคะ กับเพิ่มเวลาม นะคะ กลายเป็นถึงที่หมายช้ากว่าเดิมอีก อะไรแบบนี้เนี่ย อันเนี้ยก็สำคัญนะคะ การที่วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนาะจะสำคัญมากเลย แล้วก็ ค่ะ อือฮึ
อา อะ ค่ะ ค่ะ ใช่ <laughs> อา ค่ะ ค่ะ อุ๊ย อะฮะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา ก็คือแบบว่า เอ่อ การหลงทางครั้งเนี้ยก็เลยทำให้เราเรียนรู้ด้วยแล้วว่าแบบ เออ จริง ๆ เราไปเชื่อในเทคโนโลยีทั้งหมดก็ไม่ได้เนาะ เราอาจจะ อาจจะต้องมีการศึกษาเส้นทางก่อนบ้าง เพราะว่าบางทีอาจจะ อย่างที่คุณบอกเนี่ยว่า อะ อินเทอร์เน็ตมันช้า หรือว่ามันอาจจะมีอะไรขัดข้องอะไรสักอย่างเนี่ย แล้วมันก็ทำให้เราแบบไป
อืม ใช่ค่ะ ถูกต้องเลย อือฮึ
ไปตามเส้นทางที่เขาแนะนำได้ไม่ทัน แล้วมันก็เกิดการผิดแผน อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมคะ? อืม โอเค ล
อา ใช่เลยค่ะ อือฮึ ถูกเลยค่ะ แล้วก็ แหม ขับรถขึ้นทางด่วนเป็น Roller coaster เลยนะคะ แบบว่า คือแบบ โอ้โฮ สนุกสนานมากกว่าจะได้ลง หาทางลง หาทางขึ้นไปใหม่ แล้วก็ลงจุดหมายที่ถูกต้องเนี่ย ก็เป็นอะไรที่เข็ดมากเลยนะคะ แต่ขนาดเข็ดแล้วก็ยังไม่วาย ยังมีโอกาสไปหลงเพิ่มอีกนะคะ แต่ก็พยายามให้หลงให้น้อยที่สุดอะนะคะ เพราะว่าคือจริง ๆ เส้นทางไหนที่เราไม่เคยไปเนี่ย จำเป็นมาก ๆ เลยนะคะ ที่ เอ่อ ต้องดูก่อน เพราะบางทีเนี่ยที่แบบว่า ถึงแม้เข็ดแล้วยังจะเจอ ก็เพราะว่าบางทีแบบตัดสินใจ ใช่ไหมคะ ข้างล่างมันติดมากเนาะ เราก็ไม่ได้ดูมาก่อน ใช่ไหมคะว่า เออ เราขึ้นทางด่วนแล้วจะเป็นยังไง แต่เราคิดว่า เออ ขึ้นทางด่วนเหอะ เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่ทัน ใช่ไหมคะ ก็เลยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า เพราะว่าไม่คิดว่าจะใช้ทางด่วน ใช่ไหมคะ ทีนี้ขึ้นไปก็ อะ อารมณ์หลงทางบนทางด่วนอีกแล้วนะคะ ก็ ก็เลยคิดว่า เอ่อ ก็ต้องวางแผนให้ดี ๆ เอ่อ เหมือนกับว่าเราต้องกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ เผื่อหลงทาง ใช่ไหมคะ การที่เราไป ใช่ อือฮึ
<laughs> <laughs> ค่ะ อือฮึ อา อ๋อ ก็คือมีการเผื่อเวลาไว้ด้วยแล้ว ว่าแบบ อะ สมมติใน Map อาจจะบอกว่าชั่วโมงครึ่ง คุณอาจจะต้องเผื่อไปเลย 2 ชั่วโมง อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
อะฮะ ค่ะ อืม ถูกต้องเลยค่ะ บางทีชั่วโมงครึ่ง เผื่อไป 2 ชั่วโมงก็ยังไม่พอนะคะ อาจจะต้องเผื่อไว้แบบอีกชั่วโมงหนึ่งไว้หลงทางด้วยนะคะ เพราะว่าเคยหลงทางเป็นชั่วโมงมาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องไปแต่เนิ่น ๆ เลยนะคะ คือมันมีเหตุการณ์มาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องเอาเหตุการณ์นั้น ใช่ไหมคะ มาใช้เป็นประสบการณ์นะคะ เพื่อที่จะแก้ไขในอนาคตที่แบบว่าเราจะต้องไป อะไรอย่างงี้ ให้ชัดเจนเนาะ อือฮึ
อ๋อ อะฮะ โอ้โฮ อัน อันนี้อยากรู้เลยค่ะ ที่บอกว่าหลงทางเป็นชั่วโมงเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นยังไงเหรอคะ? พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ?
ค่ะ ก็คือเหมือนกับว่า ก็เหมือนเดิมอะนะคะ ก็คืออารมณ์ติดอยู่ข้างล่าง ใช่ไหมคะ? แล้วก็ อะ อยากจะขึ้นทางด่วนนะคะ ทีนี้ติดข้างล่างเนี่ย ก็ มันก็ติดอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ? กว่าจะหาทางขึ้นทางด่วนได้ ใช่ไหมคะ พอขึ้นทางด่วนได้ ขึ้นไปติดอยู่บนทางด่วนอีกนะคะ คือมันกลายเป็นว่า ติดซ้ำซ้อน แล้วก็ เอ่อ คือ แล้วไป ๆ มา ๆ นะคะ เหมือนกับว่าเราเช็คแบบ Google Maps ใช่ไหมคะ ข้างล่าง อ่า หมายถึงว่า อ่า เช็คแบบว่าไม่ ไม่ขึ้นทางด่วนอะนะคะ ปรากฏว่าในทางต่อไปเนี่ย กลายเป็นว่าไม่ติดนะคะ แต่มันติดบนทางด่วน คือหมายถึงว่าเส้นทางข้างล่าง หลังจากผ่านที่ติดไปแล้วอะนะคะ มันไม่ติดค่ะ แต่เราอะตัดสินใจขึ้นทางด่วนมาแล้ว ก็เลยกลายเป็นว่า อะ กลายเป็นหนีติดมาเจอติดนะคะ ทั้ง ๆ ที่ขึ้นทางด่วน ก็เลยเข็ดเลยค่ะว่า บางทีเนี่ยถึงแม้เราจะตัดสินใจขึ้นทางด่วน ชื่อก็บอกว่าทางด่วน ใช่ไหมคะ แต่มันไม่ด่วนตามใจเรานะคะ เพราะว่าข้างบนก็ติดเหมือนกัน เพราะว่า คือบางทีเป็นคอขวดลง ใช่ไหมคะ ทาง ทางลงเนี่ย เขาก็จะยังติดกันอยู่บนทางด่วน คือลง ลงพร้อมกันไม่ได้ เพราะว่าลงไปข้างล่างก็เจอถนนปกติ ซึ่งก็ต้องติดอยู่แล้ว มันก็เลยพากันติดไปทั้งระบบ ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย การเผื่อเวลาไว้เนี่ยดีที่สุดเลยนะคะ เอ่อ ยิ่ง ยิ่งเยอะเท่าไรก็ยิ่งดีค่ะ อือฮึ
ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ ใช่ ๆ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ จริง ๆ แล้วอะ หลายคนเองเขาก็บอกนะคะว่า ถ้าเป็นช่วงเวลาที่แบบ พีกไทม์ ที่ช่วงรถติดอะค่ะ ไม่ควรขึ้นทางด่วนเลยค่ะ เพราะว่าเหมือนวิ่งข้างล่างอะ เรายังมีโอกาสที่จะแบบมุดเปลี่ยนเส้นทางหนีได้ ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นทางด่วนปุ๊บเนี่ย เราหนีไม่ได้นะคะ ก็ติด แล้วติดเลยเลยอะค่ะ
อืม ใช่ ถูกต้อง อือฮึ ถูกต้องค่ะ จะแบบว่ามีอารมณ์ แกดเจต กระโดดดึ๋ง ๆ ออกจากทางด่วนลงไปข้างล่างก็ไม่ได้ ใช่ไหมคะ มันต้องลงทางปกติอย่าง อย่างเดียวเลย แล้วบางทีอยู่ขวาด้วยนะคะ กว่าจะ โอ้โฮ <clicks tongue> แบบจะเปลี่ยนใจลง ใช่ไหมคะ ออก ออกทางออกที่ใกล้ที่สุดก็ โอ้โฮ กว่าจะขยับเข้าไปฝั่งซ้ายได้ก็เลยทางออกแรกไปแล้ว ก็ไป ต้องไปทางออกข้างหน้าอีก อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันไปกันใหญ่เลยค่ะทีนี้ นี่แหละค่ะการเผื่อเวลาไว้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะ ที่ คือ การหลงทางเนี่ยสอนเราเลยค่ะว่า จะไปไหนเนี่ยถ้าไม่รู้ทางนะคะ เผื่อเวลาไว้เยอะ ๆ เลยนะคะ อือฮึ
อืม ใช่ อืม อืม อืม ๆ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เนื่องจากว่า เราอะใช้บริการทางด่วนแบบไม่คาดคิดบ่อย อย่างเงี้ยค่ะ เราเคยเจอปัญหาที่เหมือนแบบว่าอยู่ดี ๆ เนี่ย เราไม่มีเงินสดในการจ่ายทางด่วนไหมคะ?
ค่ะ อืม จริง ๆ แล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอนะคะ เพราะว่าจะใช้แบบว่าเป็น อะไรล่ะ เขาเรียก อ่า เหมือนกับ ใช่ค่ะ เป็นตัว เป็น Easy Pass อะไรพวกนั้นน่ะนะคะ ก็ ก็เลยยังไม่ ไม่เคยเจอ จะมีแต่แค่ที่แบบหนักสุด ก็คือไม่อ่านค่ะ Easy Pass ไม่อ่าน เท่านั้นล่ะค่ะ ก็ต้องถอยกลับมานะคะ ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยแบบว่าให้รถข้างหลังที่เขาตามมา ให้เขาค่อย ๆ ถอยออกไป แล้วเราก็ต้องเข้าไป เอ่อ ในส่วนของ อ่า เจ้าหน้าที่อีกช่องหนึ่ง ที่เขาจะสามารถช่วยเคลียร์ไอตัว Easy Pass อะไรของเราได้อะนะคะ เพื่อที่จะสามารถที่จะผ่านไปได้ เพราะว่าบางที Easy Pass ก็รวนเหมือนกัน หรือไม่ก็หมดอายุอะไรก็มีนะคะ ก็ใช้ไม่ได้ก็มี อืม ก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะ ตอนนั้น ฮึ
ใบ Easy Pass อย่างงี้เหรอคะ? อืม อา อืม อ้อ อ้าว จริงเหรอคะ? อันนี้คือเราต้องไปเปลี่ยนอันใหม่เลยหรอคะ?
ใช่ค่ะ คือมัน มันด้วยตัว ตัวอุปกรณ์มันเนี่ย มัน ส มีเสื่อมอายุได้นะคะ หมดอายุการใช้งาน หรือว่าโดนความร้อนอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ คือเขา เขาไม่ทำงานแล้วอะค่ะ เราต้องเปลี่ยนสถานเดียว เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาพยายาม อ่า หมายถึง เจะ เช็กหรือจัดการให้แล้ว ณ ณ ช่องทางด่วนตรงนั้นเนี่ย ก็ไม่ได้ แต่ทีนี้ก็ ก็โชคดีนะคะที่ยังมีเงินสดให้เจ้าหน้าที่นะคะ ไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเนาะ อือฮึ
อา เออ ค่ะ อ๋อ โอเค แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะรู้นะคะว่า เราเนี่ยเวลาที่เราหลงทางอะค่ะ มันมีบ้างไหมคะ ที่คุณรู้สึกว่าแบบ โอ้ ไหน ๆ ก็หลงแล้ว งั้นเปลี่ยน ล สถานที่ไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ? หรือว่าแบบแวะไปเที่ยวตรงนั้นก่อนเลย ล ดีกว่า แล้วค่อยกลับ เพราะว่ารถติด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เคยมีนะคะ แต่ไม่บ่อยนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะไปกับคนอื่นนะคะ แต่ส่วนตัวถ้าขับเองเนี่ย ยังไม่เคยนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ ก็คือ หลง หลงแล้วก็คือ ต้องพยายามกลับไปจุดเดิมให้ได้อะค่ะ ไม่งั้นเรา คือเรามีเป้าหมาย มีงานมีการ อะไรแบบนี้เนาะ ก็ ก็จะต้อง อ่า ไปจุดที่เรา อ่า เหมือนทั้ง เหมือนกับต้องไปจุดเป้าหมายให้ได้ ไม่ว่าจะหลงยังไงก็ต้องทำให้ อ่า หมายถึงไปสู่เส้นทางที่เราต้องการให้ได้นะคะ ก็เคยมีเหมือนกันไปต่างจังหวัด แล้ว Google Maps ก็พาเข้าไปในทุ่งนานะคะ ก็งง ๆ ว่า เอ๊ะ! ขับ ใช่ค่ะ ขับอยู่ถนนใหญ่ดี ๆ ทางก็ค่อย ๆ แคบลงเรื่อย ๆ นะคะ เข้าไปสู่พงหญ้า แล้วข้างทางก็มีแต่ทุ่งนา นั่นแหละค่ะ ถึงได้รู้เลยว่า
อืม อา <laughs> แล้วเป็นยังไง มั่งคะ? <chuckles> อ๋อ ก็คือเราขับตามไปจนถึงสุดทางเลยเหรอคะ? อืม
ใช่ค่ะ ใช่เลยค่ะ เข้าไป ก็งง ๆ ว่า เอ๊ะ! ตรงนี้มันทุ่งนา แล้วถนนก็แคบลง ๆ เรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ เหลือแต่พง เริ่ม เริ่มมีพงหญ้ามากขึ้น แล้วก็ อ่า ข้างหน้าคือ ทุ่งนาเลยค่ะ แล้วก็ถ้าตรงเข้าไปอีกนะคะ ก็คือบ้านคนแล้วอะค่ะ คือมันไม่สามารถเป็นทางที่ไปต่อได้ ก็เลยต้องถอยหลังกลับไป อันนั้นไปต่างจังหวัดทางภาคอีสานด้วยนะคะ ก็งง ๆ แล้วตอนนั้นก็เริ่มมืดด้วย แล้วคือรถก็ฟิล์มด๊ำดำนะคะ ทาง เอ่อ ไฟทางก็ไม่ค่อยจะมี ก็แบบ โอ้โฮ แบบเข็ดมาก ๆ เลยนะคะ คือจะไม่ไปต่างจังหวัดแบบทางที่ไม่รู้ แล้วก็ไปช่วงกลางคืนอีกแล้วค่ะ ก็คือจะพยายามแบบว่า อ่า ไปชอน ตอนสว่าง ๆ แล้วก็ต้องเตรียมเวลาล่วงหน้าเหมือนเดิมอะค่ะ เวลาล่วงหน้านี่สำคัญมาก อือฮึ
ค่ะ อืม ค่ะ อุ๊ย! แต่จริง ๆ ก็ถือว่า การหลงทางของคุณน่ะ มันก็สอนอะไรคุณได้เยอะเหมือนกันนะคะ เช่น อย่างที่เมื่อกี้คุณบอกมา ก็คือถ้าไปในที่ที่เราไม่รู้จักเนี่ย เราจะไม่ เราจะหลีกเลี่ยงการไปช่วงเวลากลางคืน เพราะเราจะไม่เห็นทาง ไม่รู้ทางด้วยใช่ไหมคะ? อืม
ค่ะ ถูกต้อง ใช่ ใช่เลยค่ะ แบบนั้นด้วยเนาะ อือฮึ
อืม ก็อาจจะต้องมีการเผื่อเวลาด้วย เผื่อว่าเราจะต้องหลงทาง หรืออะไรอย่างงี้ แล้วก็ อะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เรา ถ้าเกิดว่าเราไปกับเพื่อนเนาะ โอเค เราอาจจะแบบมีคนอยู่ด้วย เราอาจจะไม่ได้รู้สึกกลัว หรือกัง กังวลอะไรมาก เพราะสุดท้ายแบบ เออ ไม่เป็นไรฉันหลงทาง แต่ฉันก็มีเพื่อนอยู่ด้วย แล้วแว่ ถ้าเกิดว่า มันเกิดเหตุตอนที่คุณอยู่คนเดียวล่ะคะ หมายถึงว่า ไปต่างจังหวัด แล้วก็ขับรถคนเดียวด้วย อันเนี้ย คุณจะรู้สึกเริ่มมีความกังวล หรือว่าตระหนกหรือเปล่าคะ? เวลาที่คุณหลงทางเนี่ยค่ะ
อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม ก็ ก็คงจะมีนะคะ แต่ว่าก็จะอาศัยความช่วยเหลือ ก็คงจะต้องโทรศัพท์เนาะ หรือไม่ก็ อ่า คุยกับ อ่า คอลเซนเตอร์ของประกันรถน่ะ ใช่ไหมคะว่า เออ แบบเผื่อมีอะไร อย่างเงี้ย เขาก็ คือตอนนั้นก็จะมีในส่วนของซื้อเพิ่มเรื่องดูแลแบบ เอ่อ รถยกอะไรแบบเวลารถเรา เอ่อ มีอะไรขึ้นมาน่ะ ใช่ไหมคะ ฉุกเฉิน อะไรเงี้ย เพราะว่ารถก็ คือที่ใช้ก็รถเก่ามากแล้วอะนะคะ แล้วก็ อ่า ซ่อมแล้วซ่อมอีก อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เหมือนกับว่าเราเคยมีประสบการณ์แบบ เอ่อ ไปติดแหง็กอยู่บนทางด่วนก็มีนะคะ แล้วก็ เอ่อ คือต้องให้ยด รถยกของ เจ้าหน้าที่ มายกไป อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยต้องเตรียมอะไรแบบนี้ไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะกันหลงหรืออะไร ก็เคยมีเหมือนกันนะคะ แบบว่าไม่หลงหรอกค่ะ แต่ว่ารถไปนิ่ง ๆ อยู่ที่ แล้วเขาก็ขับไปคนเดียวนะคะ โชคดีมากนะคะที่แบบมีตำรวจมาเจอพอดี อะไรอย่างเงี้ย แล้วตำรวจเขาก็ใส่ชุดนอกเครื่องแบบมาด้วยนะคะ เราก็แบบใจตุ้ม ๆ ต่อม ๆ เดินมา ใครอะ เขาจะมาอะไรยังไงหรือเปล่า อะไรเงี้ย เขาก็บอก "ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ พอดีว่าเห็นรถแบบมีอะไรไหมครับ? ให้ผมช่วยเหลืออะไรไหม?" ทางนี้ก็พอดีบอกว่า "อ่า แจ้งรถยกมาแล้ว" อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็บอก "อา โอเค" ก็ ก็โอเค เขาก็ เขาก็ขับออกไปนะคะ แต่ แต่ก่อนหน้าเขาก็ถามว่า "เออ น่าจะ รถยกน่าจะประมาณกี่โมง? เดี๋ยวจะได้" คือเขาดีมากอะคะ เขาน่ารักมาก เขาแบบว่าอยากจะเหมือนกับอยู่เป็นเพื่อนเนาะ อะไรอย่างเงี้ย ก็บอกว่า "ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยว เดี๋ยวก็ ก็มาแล้ว เขากำลังมาแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย อ่า เขาก็ลอยขอตัวขับออกไป อะไรอย่างงี้นะคะ ก็ ก็โชคยังดี
อือฮึ อะฮะ ค่ะ อืม อึ อ๋อ ค่ะ อะฮะ ค่ะ โอ้โฮ! อะฮะ ค่ะ อือฮึ ๆ เหมือนตอนนั้นเรายังไม่ไว้ใจ เขา เหรอคะ หรือว่ายังไงเอ่ย?
ก็คือด้วยความที่ คือ คือหลึงแทะ ถึงแม้เขาจะบอกว่า "เขาเป็นตำรวจ" เราก็ไม่รู้ ใช่ไหมคะ เราจะไปบอกว่า "อ่า คุณเป็นตำรวจเหรอ? ขอ เอ่อ ใบ อ่า บัตรตำรวจ" อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เจ้าหน้าที่อะไรเงี้ย แล้วมันก็ไม่ใช่ ใช่ไหมคะ เขา แต่เขาก็แบบมาแบบว่า อ่า มีอัธยาศัยที่ดี แล้วก็ดู เอ่อ ไม่มีพิษไม่มีภัย ใช่ไหมคะ เราก็เลย อา โอเคค่ะ ก็พูดคุยกับเขา เขาก็ช่วยดูว่า "เอ๊ะ! รถเป็นอะไร?" เราก็บอก "มัน มันไปต่อไม่ได้ เพราะว่าคือไป เพิ่งไปเปลี่ยนเครื่องมา" อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้ว แล้ว เอ่อ ทางอู่เนี่ย เขามีประกันอยู่ว่า ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเขามีรถยกมาช่วย อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย โอเค ก็บอกเจ้าหน้าที่เขาไปว่า "อะ เดี๋ยวก็รถยกมานะ" อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อือฮึ
ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ก็ ก็ยังถือว่า แบบว่า เขาก็มีน้ำใจมาก ๆ ใช่ไหมคะ ที่แบบว่า เออ แบบว่า
ใช่ค่ะ แล้วก็โชคดีนะคะ เพราะตรงนั้นเนี่ย คือมันจะมืดแล้วอะค่ะ ประมาณ 4 ทุ่มกว่า แล้ว ไม่ค่อยมีรถแล้วนะคะ ก็เขาก็เห็นว่า เราทำไฟฉุกเฉินไว้ ใช่ไหมคะ ก็จอด จอดข้างทาง เขาก็เลยแวะถามว่า "เป็นยังไง?" แต่เราเนี่ย เราก็ไม่ทราบ ใช่ไหมคะว่า เขามาดีมาไม่ดียังไง ใช่ไหมคะ เราก็ เอ่อ ใช่ ๆ เราก็เลยแบบว่า อ่า แบบนั่ง นั่งอยู่ข้างในก่อน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มาแพลม ๆ กระจกนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ เขาก็ถามว่า "เออ เป็นยังไงบ้าง?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็เห็นรถเขาว่า เอ่อ รถเป็น เอ่อ ฟอร์จูเนอร์อะนะคะ เราก็รู้สึกว่า "เออ โอเค ก็ อ่า น่าจะพอโอเคแหละ อืม ไม่มีอะไรมั้ง" แล้วเขาก็ โอ๊ะ ทรงผมเขาตำรวจจริง ๆ นะคะ ทรงผมเขาแบบเกรียน ๆ ใช่ ๆ เราก็เลยเข้าใจได้ "เออ ตำ ตำรวจแหละ" อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เขาก็มาถามแบบว่า มาถามจริง ๆ แบบว่าไม่ ไม่มีท่าทีแบบอะไร คือคำถามเขาเราก็ฟังออกเนาะ คือสัญชาตญาณ อะไรแบบนี้นะคะ อือฮึ
อือฮึ ใช่ ๆ เราก็ต้องระวังตัวไว้นิดหนึ่ง <chuckles> ค่ะ อ๋อ ก็คือเกรียน ๆ <laughs> ค่ะ อะฮะ ๆ อ๋อ ก็ถือว่า โอเค เลยนะคะ จากประสบการณ์ที่คุณเจอเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหลงทาง หรือว่าแบบ อะ รถเสีย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยังถือว่าโชคดีมาก ๆ เลยที่แบบว่า 1 มีคนอยู่ด้วย 2 มีคนคอยช่วยเหลือ แบบมาคอยถามไถ่ อะไรเงี้ยค่ะ อืม และอย่างเงี้ยค่ะ เรามีแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร ทริคในการที่จะบอกคนอื่นไหมคะ ว่าแบบว่า เอ๊ะ! ถ้าเกิดว่าหลงทางเนี่ย สิ่งแรกที่เราต้องมีเลยคืออะไร?
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ สิ่งแรกที่เราต้องมีคือสตินะคะ สติต้องมาก่อนเลย คือคุณก็จะ ล ลน ๆ ใช่ไหมคะ "อุ๊ย! ฉันจะลงทางไหนดี?" อะไรอย่างเงี้ย แล้วบางทีก็ทะเลาะกับเพื่อนนะคะ เพราะฉะนั้นสติมาก่อน อย่าเพิ่งทะเลาะกันนะคะ ช่วย ๆ กันหาทางออกก่อนเนาะ
อืม ค่ะ อา โอเค เห็นด้วยเลยค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาร่วมพูดคุยกันอะค่ะ
ค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ